बिल्कुल, मैं आपकी बातों को कहीं न कहीं समझ पा रही हूँ, अच्छा कोई अभी हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें हुई क्या, जिसके बाद से आपको ऐसा लगने लगा कि अ, जो है नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा? जैसे अभी आपने बताया कि शादी-विवाह था और बाकी लोग भी आए हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा होना शुरू हुआ, क्या उसके बाद भी आपको कोई बदलाव देखने के लिए मिला है? आपने कोशिश की इसको दोबारा करने की?
हुँ। हुँ, देखिए मैंने कोशिश तो की थी और मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे बोला जाए तो, तो जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना अभी इस समय मेरे मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं, कहीं न कहीं जैसे पहले थोड़े-से इससे ज़्यादा आते थे, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी। बट जो मेरा लेवल था ना, वो कहीं न कहीं इससे ज़्यादा था, अभी कल ही मैंने बैठ के देखा, मैंने कहा कि लाओ पहले एक प्रैक्टिस पेपर दे के देखती हूँ, मॉक टेस्ट, कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा पता लगेगा ना कि अभी मेरी तैयारी क्या है? इसे मैं 15 दिन से छोड़ के रखी हूँ, तो मेरे सर भी यही कहते हैं, "अगर आपको कभी भी कुछ भी मतलब लो फील हो, तो आप कोशिश करिए 1 मॉक देने की, तो कहीं न कहीं आपके जब मार्क्स कम आएँगे, तो भी आपको प्रेरणा मिलेगी कि, देखो, पहले मैं ज़्यादा नंबर लाती थी, अब मैं कम ला रही हूँ। तो कहीं न कहीं आप मोटिवेट होगे," लेकिन मेरे साथ ये चीज़, मतलब इस बार काम नहीं की, वैसे तो मैंने अभी ही तैयारी शुरू की है बट कहीं न कहीं मेरे साथ मतलब होता है ना कि सर बोलते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज़ सही होगी, बट कल अभी मैंने 1-2 दिन 2 दिन लगातार मैंने मॉक दिया था, कल भी, परसों भी। तो मेरे वो नंबर तो कम आए, बट मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा कि हाँ, मतलब पहले मैं इनसे ज़्यादा इस इससे ज़्यादा नंबर ले आती थी, अभी मैंने नंबर कम आए। तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा मतलब डिमोटिवेट और फील होने लगा कि यार अब लग रहा है नहीं हो पाएगा, द कुछ दूसरा ट्राई करूँ क्या? मतलब बहुत चुनौती सा लग रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ? फिर से कैसे शुरुआत करूँ पढ़ाई की? तो ये सारी चीज़ें हुई थी। जी।